باقول لِك إيه، قولي لي كده عن طريقتِك في إختيار كده الأكل الصحي، وازاي يعني بيأثّر فيكِ وكده؟
بُصّي، أنا دايمًا باختار الأكْل الصحّي آآ، ب بابقى ميّالة أكتر للخضروات، يعني باحب البروكلي مثلًا، الmushroom آآ، الحاجات الخضرا آآ، الكابوتشا آمم، يعني <laughs> دايمًا رايحة للـسكة دي. طبعًا باحب البروتين، بس أنا بازهق من البروتين بسرعة، كلحمة وفراخ وسمك. الحاجات التانية بقى باحبها.
إمم. آه حلو. أوه! <laughs> آه، بتحبي البروتين ال النباتي أكتر، صح كده؟
آه، لكن البروتين الحيواني آه باكله، ولازم طبعًا في أي نظام صحّي بس، باحب الخضار أكتر.
إمم. إمم. إيه اللي خلّاكِ تحبي الخضار أكتر؟
مش عارفة، حسيت إن طعمه حلو أوي، وبيتعمل بطُرُق حلوة كتير، يعني مثلًا عِرِفت أعمل الmushroom الفترة اللي فاتت كويس جدًا، والبروكلي نَفْس الحكاية، حتى القرنبيط كمان ما كُنتش باحبه من مامتي خالص عشان كانوا بيقلوه، بس لمّا ابتديت أعمله باللحمة المفرومة وكده آآ، فَرَق معايا وحبيته أوي.
إمم. أوه! إمم، آه. طَب احكي لي كده، أنتِ بتعمليه ازاي، وإزاي بتخلّيه كده يكون صحّي؟ ب خصوصًا يعني أنتِ بتقولي إن أنتِ ما كنتيش بتحبّيه من إيد مامتِك عشان الزيت، فممكن يكون هو ده السبب إن أنتِ حابّة إن هو يبقى صحّي أكتر. فاحكِ لي كده بقى.
آه، بالضبط. الر هي فعلًا كانت بتعمله بزيت بيتقلي وكان عليه دقيق وخلْطة كده، كان بي هو طَعمه حلو، بس بيبقى شارب زيت كتير، آآ، لكن أنا لمّا حاولت، قعَدت أقول كذا مرّة أنا باحب أكْل القرنبيط بس في حاجة مش عاجباني، ف فهي كانت الزيت، آه، شُفت طريقة كده على الYouTube إن حد عمله نُص سَلقة، آآ، بس القرنبيط اتسلَق بشوية مَيّه سُخنة وعليهم لبن، حَبّة لبن صغيّرين، ونقطتين كمّون كده ورشّة ملح، وسلَقه نُص سلْقة وطلّعه، وبعدين حَطّه في Pyrex ورَش عليه بقى بُهاراته كلّها اللي هي البُهارات اللي هو بيحبّها يعني، و حَط كان معصّج اللحمة المفرومة وحَطّها عليه، وقلِّبها كويس، وحَطّه في الفرن بقى اتلسَع كده، خَد لَسعة من الفُرن، فلمّا دوقته كان طعمه تحفة بصراحة.
آه. امم. امم. أيوه. آه. امم. امم. جميل. امم. امم. جميل. امم. امم. طَب حلو، وبقيتِ بقى بتعمليه كتير وكده والّا لأ، انتي بتشوفي إن هو الأحسَن إن إحنا ما نكتّرش منُّه كتير، اللي هو مثلًا مرّة في الأسبوع والّا مرّة مثلًا في الشهر؟
آه، هو مش باكتّر منُّه، ده مرّ ممكن مرّة كلّ كام شهر يعني، هو تقريبًا بينزِل في الشتا بس، أو في الأوقات اللي إحنا فيها دي. آآ، اللي باكتّر منُّه بقى أوي هو ال المشروم والبروكلي.
امم. أيوه. حلو. حتى في الش حتى في الصيف يعني، بالرغم إن هو مثلًا ممكن ما يبقاش موجود والّا بتخزّنيه وبتاع وكده؟
تقصُدي القرنبيط والّا المشروم والبروكلي؟
المشروم والبروكلي.
لأ، المشروم والبروكلي ال بالاقيهم طُول الوقت في الsupermarket، ف بس أنا دايمًا باجيب المشروم طازة يعني، مش المُعلّبات. برضه باعمله بطريقة حلوة أوي، وب باحُط له سَمنة على فكرة حِتّة صغيرة بتفرِق كمان في Taste بتاعه أوي.
امم. حلو. امم. امم، طَب مش أنتِ قُلتِ بتحبّي الأكْل الصحّي، آآ، هل ده معناه بقى إن أنتِ تمتنعي خالص عن الزيوت والسَّمن والحاجات دي كلّها، والَّا لأ عادي مش مشكلة لو إحنا حطّينا مثلًا حاجات بسيطة أو ناكلها مثلًا من فين وفين؟
لأ طبعًا ما بامتنِعش، وعايزة أقول لِك أنا ماشية بحاجة اسمها Yo-Yo Diet شوية أمشِي على diet وألتزم وبَعد أسبوع كده تلاقيني بوّظت الدنيا وحابّة إن أنا آكُل تورتة، <laughs> حلويّات، فباخرِب الدنيا خالص وبانسى الأكْل الصحّي
إمم. إمم. يا لهوي <laughs> إمم. طَب وأنتِ تفتكري يعني ممكن يكون السبب العزيمة؟ والّا أنتِ بييجي لِك شراهه؟ يعني مثلًا أنا دلوقتي آآ، أنتِ دلوقتي جاه لِك شراهه ف لأ أنا عايزة آكُل دلوقتي مثلًا آآ حلويات، والّا إيه؟
أيوة هي العزيمة بتيجي لي وقت ما باكون عاملة diet و وباكل أكْل صحّي، أول ما الشراهة بقى تتفتِح والعزيمة ترُوح وأفتكر شكْل التورتة، مثلًا في تورتة معيّنة أنا باحبها كده، تورتة فواكه أو مثلًا آآ جوزي في البيت يقول لي طَب ما تيجي نجيب الأكلة الفلانية أو نعمل الأكلة دي، خلاص بقى بانسى وباضعَف، ما فيش عزيمة، انسي و ب باكُل وأقعُد أقول لنفسي إيه "طَب خلاص أنا هابدأ من بُكرة." وطبعًا بُكرة مش بييجي. <laughs>
إمم. <giggles> إمم، إمم. <laughs> أيوة <laughs> بُكرة ما بيجيش
لأ ما بيجيش معايا خالص بصراحة.
<chuckles> طَب قولي لي، أنتِ الحوار اللي هو الأكل الغير صحّي بيتلخّص عندِك في الحلويّات وبس والّا لأ ده ممكن كمان يبقى في الfast food والحاجات دي كلّها؟
آآ بُصّي، الأساس الحلويات لإن أنا عندي شراهة حلويات بشكل مش طبيعي، آآ الfast food برضه يعني باحب حاجات معيّنة من برّه وحاجات تانية لأ، يعني ما بتفرِقش معايا وما بتهزّنيش.
إمم. أمم. شبه إيه مثلًا؟ شبَه إيه كده مثلًا؟
يعني مثلًا أي الطواجن، يعني فيه ناس مثلًا تقول إيه، أنا نِفْسي أبوّظ الdiet عشان أرُوح آكُل آكُل طاجن لحمة بالبصل أو طاجن عكاوي أو طاجن مثلًا ورق عِنب، حاجات كده لأ، ما مش بتلْفِت نظري لو حد قُدّامي بقى قال لي تورتة ب تورتة فواكه من مكان معيّن بتحسّي إن أنا خلاص باتحوّل <laughs>
إمم. إمم. إمم، إمم. أُوه، أوه <laughs> أنت جيت على الجرْح خلاص. <laughs>
بالضبط كده آه، ما أقدَرش أمسِك يعني ممكن مثلًا لو أنا نازلة مع ناس أو فيه عزومة عندنا وفيه أكْل كتير محطوط قُدّامي آآ ما ما يلفِتش نظري حاجات معيّنة، إلّا حاجات معينة، مثلًا أنا باحب الحمام جدًا وأعتقد الحمام ضد الdiet برضه.
إمم. إمم. إمم. حلو. ازاي بقى؟ مش هو برضو بيتقلَى في سَمنة وزيت وحاجات كده والَّا إيه؟
آه، ما أنا باقول لِك هو ضد الdiet، يعني مش مع الdiet ومش مع الأكل الصحي، فلمّا باكل حَمام برضو باحس بالذنب.
إمم. أيوه صح. <laughs> طَب ما هو ممكن مثلًا تعوضيها، يعني مثلًا آآ تجربي إنكِ ت تاخدي مثلًا، آه النهاردة أنا كلت كتير حاجات مش صحية، فممكن مثلًا لمُدة أسبوع أضبّط نفسي، لأ الأسبوع ده أنا هاكل كلام صحّي جدًا جدًا جدًا. والّا الحاجات دي أساسًا ما بتجيش معاكِ، صعب إن أنتِ تنفذيها؟
لأ، والله سهل، بس عايزة أقول لِك أنا جسمي زهِق مني. حتّة الأسبوع دي يعني دايمًا حتى دكتورة التغذية بتاعتي بتقول لي أبوس إيدِك، كملي شهر على بعضه.
إمم. امم. <laughs>
آآ لإن موضوع أسبوع ده صعب، الجسم ما بيبقى يا دوبك لسه واخد order إن أنتِ ابتديتِ تضبّطي وتعملي كُل حاجة، وفجأة تدّي له shock جامدة، ضربة كده على وشه بحِتّة تورتة مثلًا، فخلاص خِلص الموضوع.
إمم. أيوه. ما أيوه. <laughs> <laughs> أيوه. طَب، و بما إنكِ بتاخدي مع دكتورة تغذية، أنتِ شايفة طَب ليه ممكن يكون، آآ ما هي مثلًا ما أثّرتش فيكِ أوي؟ هل أنتِ شايفة إن ممكن يكون المشكلة فيها؟ والّا لا، المشكلة فيكِ أنتِ، وحاسة إن الذنب عليكِ أنتِ؟
لأ بصراحة هي المشكلة فيّا أنا. يعني هي حتى كانت بتعمِل معايا نظام حلو أوي، كان عاجبني جدًا، إن أنا مِن أول يوم قالت لي: "مثلًا أنتِ بُكرة عندكِ وجبة فطار وغدا وفي snacks. حاولي تصوري لي الطبق اللي أنتِ هتاكليه. آآ تصوي الصورة حلوة كده، ونعمل ألبوم، ونحط الأطباق اللي إحنا عملناها." فطبعًا عارفة الأطباق البيضا بتاعِة IKEA، اللي هي فجبت الطبق، وب وقعدت تقول لي قسّمي الطبق 4
إمم. إمم. حلو. جميل. إمم. إمم. أيوه.
آآ حُطّي مثلًا خُضار، وحُطّي رز كمية قليّلة، وحُطّي البروتين، وحُطّي حاجة دهون صحّية، آآ وصوريه. فأنا فعلًا عملت كده في الفطار، وعملت كده في الغدا فترة، كنت منبهرة باللي أنا باعمله، وشكْل الطبق كان مُشَهّي جدًا. فمِشيت أسبوع بصراحة، بس بعد كده ضعِفت يعني، فمش ذنبها.
جميل. امم. امم. حلو. آه. امم. إيه، طَب إيه السبب اللي خلّاكِ تضعفي؟ يعني كانت الحلويّات وبس والّا لأ؟ ده كان في عوامل تانية إنِك مثلًا زهِقتِ أو خلاص، لأ أنا عايزة أغيّر، أو مثلًا البيت نَفْسه خلّاكِ مثلًا إنِك تغيّري الفكرة والّا الmood؟ احكي لي.
آه. لأ، هي الحلويّات طبعًا، أنا ضعيفة قُدّامها، وجوزي برضه فيه عادة كلّ ما يلاقيني ابتديت Diet وخلاص انتظَمت وعدّيت 3، 4 أيام، فتلاقيه راح م آه، يالّا بقى نبوظّه. طَب يعني حرام يقول لي: "أنا نفسيّتي تعبانة ومش هاعمل Diet وأنا نفسيّتي تعبانة، فيالّا ناكُل وكده." ف وما هو ما بيحبّش الأكْل الصحّي خالص، يعني هو مالوش ولا في البروكلي ولا في المشروم ولا في ال حتى ال البانيه أو الفراخ المشويّة، مش بيحِب الحاجات دي خالص.
امم، امم. امم، تعالى أبوظه لِك. امم. آه. امم. طَب ليه طيب مع إنّها حاجات صحّية المفروض إنّها مثلًا لأ، ده هو المفروض يحبّها عشان مثلًا تخلّيه أحسن وكده؟
قُلت كتير والله وساعات كتير كنت باقول له: "طَب يالّا مثلًا نبدأ يومنا بإن إحنا آآ" أعمل بيض مقلي أو أسلُقه ون ونعمل جنبه مثلًا كابوتشا أو خَس وواحدة toast وكوباية الNescafe وخيار مثلًا نحُطّه مع الأكل وجرجير، فدي من ضمن الأطباق يعني اللي أنا كنت باعملها على الفطار وبيبقى شكلها حلو. كان ياكُل كده وبعد شوية ألاقيه مثلًا قال لي: "آآ أنا هابعت أجيب أكل من برّه، هابعت أجيب ساندويتشات." فاللي هو طَب ما إحنا عملنا diet يعني خلاص نكمِّل، فكان لأ ما بيرضاش.
إمم. إمم، آه. إمم. إمم. <chuckles> <chuckles> أيوه. <chuckles> يعني أنتِ كده من وجهة نظرِك إن هو لازم يكون في حد بيشجّعِك ما ينفعش يبقى مثلًا بتعملي diet معيّن و وموجود معايا مثلًا حد هو أصلًا كاره للdiet، صح كده؟
طبعًا. بالضبط كده، وبعدين حتّة ال على فكرة اللي بيساعد الdiet معايا أنا كمان عمومًا، إن أنا أختار أعرف أختار الطَبَق اللي أنا هاكله أو أختار الأكل اللي هاكله اللي يحبِّبني فيه مش أي أكلة وخلاص. ف فلو أنا باعمل كده وبالاقي حد يشجّعني بقى في البيت يالّا نعمل النهاردة كذا، آآ يالّا هناكل ده ف بالطريقة الفُلانية، هيبقى مختلف خالص غير لمّا تكوني أنتِ لوحدِك و وبتقومي تاكلي بس لمُجرّد إنِّك عايزة تخلصي من الوجبة وخلاص.
إمم. أيوه. حلو. إمم. طَب أنتِ ما جرّبتش مثلًا آآ لأ، أنتِ مثلًا بتاكلي في وقت مختلف والّا لأ، الحوار ده مش نافع معاكِ؟
آآ كتير حاولت بس كان بيزعل منّي يعني.
إمم. بيزعل ليه؟
ف عشان آآ أنا باكُل في وقت وهو في وقت، فهو عايز "يعني أنتِ جبتِ وجبة تحُطّيها، جِبنا وجبة تتاكل كُلّها، يعني ناكُل مع بعض، مش أنتِ لوحدك وأنا لوحدي."
إمم. إمم. أيوه. آه، ما بيحبّش الوِحدة يعني، صح كده؟ إمم.
لأ، لأ، مش عايز يع م مع إن والله كتير يعني كنت أقول له: "طَب شوف إيه الأكل الصحّي اللي أنت عايز تختاره آآ ونقعُد على الYouTube مثلًا نشوف هناكُل إيه، آآ هنعمل الوجبات دي إزاي؟" على فكرة فيه Chef ممتاز أصلًا، كان عامل طريقة مكرونة بشاميل، عاملها بال بالمكرونة بال اللي هي بالشوفان.
إمم. بجد! هو فيه أصلًا مكرونة بالشوفان؟
آه. آه، مكرونة بتتباع في الSupermarket، أنا برضه ما كنتش أعرف عنها حاجة، بس لقيته كان كاتب عنها إن هي مكرونة معمولة من الشوفان، عشان اللي حابين ياكلوا مكرونة بشاميل وكده، وحتى البشاميل معمول بدقيق صحّي برضه، ف و وكان عاملها تقريبًا بالسجق أو حاجة كده، كانت حلوة جدًا، وأنا قعدت أقول أنا عايزة أجرّبها لإن شكلها كان مُشَهّي أوي وكان بيقول إنّها Diet.
إمم. آه. إمم. حلو. إمم. إمم. إمم. طيب، وما عملتيها بقى في الآخر، والّا ما عملتِهاش؟
لأ، هو أنا لسّه هاجرّبها بصراحة، أنا اللي عملتها من الأكلات ال الصحّية، اللي فاكرة إن هي آآ ظبطت معايا أوي، آآ عملت آمم، آآ، الsautée بس بطريقة جديدة، يعني مش زَي لمّا بناكله sautée وsteak عملتهم
إمم. إمم. طب احكي لنا كده بتعمليها إزاي، إيه الأخبار كده؟
هو ال الsautée أنا م يعني قطعّته صغيّر، وإديته تشويحة كده، بال بال بهي بمعلقة سَمنة صغيّرة، على فكرة السَمنة دهون صحيّة، مش حاجة غلط إن أنا أستخدمها في الdiet، آآ، آه طبعًا، آآ كانت الدكتورة بتاعتي قالت لي كده يعني: "من ضِمن الدهون الصحيّة في الdiet سَمنة، زيتون، آآ، سوداني، شوكولاتة dark آآ، زبدة زبدة فول سوداني، الحاجات دي كلّها دهون صحيّة مسموح لِك تاخديها.".
إمم. إمم. بجد؟! إمم. آمم. إمم. طيب آآ، احكي لنا بقى برضه <chuckles> بما إن إحنا اتكلمنا على الدهون، احكي لنا بقى عملتِ إزاي ال الsautée ده دلوقتي؟
آآ، الsautée جبته كده بع بمعلقة سَمنة صغيّرة، آآ واديته لسعة كده على النار آآ في ال في الطاسة، آآ وبعدين طلّعته وجبت آمم، سَمنة تاني، وحطيت يعني شوّحت فيها اللحمة اللي أنا هاعملها، وسوّيتها على الجنبين، وبعد ما طلّعت اللحمة، رُحت منزّلة الsautée تاني على السَمنة بتاعة اللحمة، اللي هي طَعم اللحمة اللي موجود، وفضلت أقلّب فيه، وحطيت له بهاراتي.
إمم جميل. إمم إمم. حلو. إمم.
وفي مرقة دجاج فورية، آآ، آمم، دي مرقة خُضار بقى مش مرقة الدجاج، رشيتها برضه عليه رشة بسيطة كده، وغطيتُه وسِبته يستوي على البُخار، كان طعمُه وهمي.
أيوه. امم. أوه، هتجوعينا دلوقتي. <laughs>
آه، كان طعمه جميل جدًا، وأنا اتبسطت، يعني طبق زي ده ممكن آكلُه وما أزهقش أصلًا.
آه. آه، دي حاجة كويسة أوي بجد، إن أنتِ عملتِ طبخة شبه كده، بحيث إنها تبقى صحية وكده.
وعملت Cupcake على فكرة برضه بال بدقيق اللوز.
ياه! بدقيق اللوز؟! طَب ده إيه ده بقى؟ احكي لنا كده.
امم. يعني جِبت وصفة الCupcake نفسها، وج واستبدلت الدقيق، حطيت مكانه دقيق لوز، وحطيت جواها، ج آآ، قطّعت كده شوكولاتة Dark في النُص، وبلحة صغيرة قطّعتها على بسيط، ورُحت حطاهم في الخلطة والعجين، وصبيتهم في الCupcakes بتاعتي، ودخّلتها الفُرن، طلعت تُحفة.
امم. جميل. امم. امم. حلو، امم. طَب والله حلو، حلو إن أنتِ عملتِ حاجة شبه كده، وبجد أنا حابة جدًا الوقت اللي إحنا قضيناه سوا، قد إيه بجد كان مُمتع، وإن شاء الله بقى كده نتكلم في مكالمة تانية، ونتكلم أكتر عن الأكلات الصحية اللي أنتِ عملتيها، وطريقتك في اختيارها، وإن شاء الله نتقابل تاني.
أكيد إن شاء الله، وأنا باشكرِك برضه علي على طريقة كلامِك الجميلة.
الع